Eu não sei se é a construção, o que que é, porque eu não deixo muito não, pra ser bem sincera com você. Eu me esforço bastante quando eu não tô, assim, eu abro um cantinho e tal, eh, para o lado da sala também, hã abro bastante, mas é mais o fundo da minha casa que bate sol só no só durante a manhã, assim, né, porque o sol nasce de um lado e se põe no outro. Então, daí nessa parte de trás, bate pouco sol. Mas eu acho que uma coisa que é a meu favor aqui, é porque a minha parte de trás, é uma é uma varanda que o dono fechou. Então, assim, nos 2 nas 2 laterais é é parede normal, mas toda a sacada, no caso que seria a sacada, é vidro. Então, assim eu acho que entra muita claridade, também, apesar de eu deixar umas frestinhas sempre, assim, abertas, entra bastante claridade, mesmo um pouco, mas entra bastante. Então, eu não sei se isso já ajuda, porque nessa casa eu não vi tanto, não, viu, de verdade. Não tem muita muito mofo aqui.
Pra ventilar. Ah, tá. Não. Aham. Sim. Ah, tá. Aham. Hã. Ah. Sim. Aham. Ah, tá. Aham. Aí já mata bastante. Aham. Mas aqui é muito úmido, eu achei. Nossa, eu fiquei chocada, como é úmido.
Muito. Eu morei no interior, em Viseu menina, eu perdi 2 cômodos da casa, parede inteiraça, inteiraça de mofo, assim muito, muito. Meu marido tem problema com rinite e tudo nossa, era um sacrifício. Aí foi chegando um outro inverno, a gente falou: "Não vamos ficar aqui não. Tchau, tchau, vamos para o Porto, não dá pra ficar aqui no interior, não", muito frio, muito mofo, muito tudo, misericórdia. Não dá pra viver assim, não É. Ó, aqui pra eu manter o meu espaço, tudo organizado ai, menina, é força de vontade, que eu falo, que tem que ter muita força de vontade pra manter minha casa é bem eh, ela até que é tem um tamanho bom, assim, grande, mas ela é muito fácil de limpar, muito fácil. Então, es eu faço muito rápido, então, vou passando, assim, quando meu marido tá fazendo almoço, geralmente, eu viro pra ele, "Tá precisando de ajuda? Não, então, eu vou lá limpar", então, eu já passo tudo enquanto ele tá fazendo o almoço, tá arrumando. Aqui tem ostra
Hã. Que é isso. E é perigoso, né? Aham. Não dá. Aham. Deus me livre é. Hã. Que que você faz? <chuckles> Sim. Aham. Sim. Aham. Você faz no dia a dia? Ou, às vezes, esporádico. É.
Não, todo di tipo assim, a o lim o limpar mesmo, assim, quero varrer tudo, tirar um pó, que não sei quê 1 vez por semana, 1 vez por semana. O restante eu vou mantendo, porque eu também tenho cachorro. Eu preciso comprar aquele robozinho pra me ajudar, sabe, pra ir passando, vai arrancando os pelinho dele é, e e vai ajudando, mas no dia a dia eu só dou uma varridinha, assim, na sala que é onde ele mais fica, sabe. Mas depois é só 1 vez por semana e já era. Tá tá ótimo.
Aham, é, é o suficiente. É. Ah, tá. Ah, entendi. Pra pelo, né? Aham. Sim.